Ну, вот одно время была такая ситуация, вот, но как бы, ты понимаешь, э, вот если, э, с девушкой это об м. В общем, всё отличается у девушек и у, э, парней в этом плане. Потому что, э, парень, он может как бы стать здоровым, да, здоровым и сухим. И
Мгм. Ну да. Ну да, стандарты другие. Мгм.
и и тогда никакая бабушка к нему не придерется. Потому что он там выглядит как этот, как, э, советский атлет с плакатов, которых она в детстве обозревала. Вот. А девушке в этом плане сложнее, то есть вот этот баланс выдержать. И я бы вот вообще девушке не взялся бы ничего советовать. Они должны как-то сами находить себе технологии по взаимодействию с бабушками.
<laughs> Мгм. <chuckles> Ну да, ну, как бы действительно есть какая-то большая разница между организмом мужчины и организмом женщины. И как бы, в принципе, и
Мгм. Не-не-не, здесь, здесь-то дело не в, э, не в разнице в организме, а разница в стандартах красоты. А, и вообще, в во вот эти вот в вопросы воспринимаются по-разному.
А, понятно. Ну, хотя, а ты не думаешь, что девушкам, может быть, тяжелее в этих ситуациях? Потому что как бы от девушки рассчитывают, чтобы она была какая-то стройненькая, лёгенькая. А мужчина в э, да, зачастую говорят мгм.
Мгм. Э, вот в том-то и дело, ф в том-то и дело, что как бы одна, о о одна бабушка рассчитывает, что девушка должна быть стройненькая, лёгонькая. А другая считает, что она должна быть дородная, да, и и и всё прям противоположное. Я согласен, то, что стандарты женской красоты, они, э, гораздо, э, сложнее достижимы. Вот.
<laughs>

Нет, не так было. Это было иначе. То есть, как бы, а, в холодильнике, в рот, замечательно, да. Нет, у меня было иначе. У меня был, как бы это, э, каждый день- последний день.
И что было?
Понимаешь, да, о чём я? Или па и или раскрыть?
Мгм. А, то есть, то есть, завтр с завтрашнего дня начну диету.
С завтрашнего дня, да, то есть у меня в холодильнике всё было идеально, вот. Э, как бы я занимался тем, что я в в холодильник, э, регулярно что-нибудь приносил для того, чтобы нарушить этот идеал, вот.
Мгм.
И как бы каждый день был последний день, и это растянулось там на, ну, месяца на 1,5. Вот. И это было достаточно драматичным.
И шт И что же произошло?
Э, ну, ковид прои ко
Ну, как бы, что же произошло, что сломало это?
Ко ковид произошёл, всех заперли, ну, и как-то, в общем, да, н начала крыша ехать потихонечку, а потом вот началась, э, как это сказать, вот эта, эм, м, вот эта вот карусель, да?
А. М. Мгм.
В плане того, что по кругу г гоняло, вот, и в итоге я, да, вот, всё время этой самоизоляции провёл, э, употребляя, значит, самые вкусные эти червячки желейные, печенья, обсыпанные сахаром, да, там, и так далее и тому подобное.
В каком плане? Мгм. А. <laughs> О, вкуснятина. Ну. Ну, тоже, может быть, было такое ощущение, что всё, конец света, всё ужасно. Так что как-то организм требовал вот этого сладенького, чтобы как-то пережить вот это сумасше сумасшедший период?
Мгм, мгм. Нет-нет, в том-то и дело. Я вот как бы особо подчёркиваю, что каждый день- последний день. То есть ощущение было, что с завтрашнего дня, значит, как бы нельзя бегать. Ну, будем там, не знаю, пресс качать, как этот персонаж из "Американского психопата", да. В общем, м, была мысль о том, что завтра это закончится. Вот, но завтра это не заканчивалось. И поэтому ну, мне этот опыт очень как бы нравится вот сейчас, в плане того, что я понимаю, о чём говорю. И как бы, пе пережить это было действительно полезно, чтобы, э, знать, куда мне не хочется возвращаться.
Мгм. <laughs> З Мгм. Мгм.

Ну, в общем, мы тут решили, что оставим авокадо в покое. Дадим ему быть спокойно самим собой. Не будем из него ничего такого придумывать. Отдельно есть авокадо, отдельная шоколадка. Но вот скажи, а как же к тогда во всяких социальных, допустим, ситуациях, на дне днях рождениях, в гостях у бабушки или там ещё у кого-то, кто не придерживается вот этой такой схемы питания, не следят за свои за своим питанием. Вот как там быть?
Да. Да. М. Мгм. Мгм. Э. Там можно дать себе отрыв. Вот. Очень важно, чтобы это было мотивировано наличием какой-то компании, да, и повода. Вот, когда есть компания и повод
<chuckles> То есть ты за за читмилы. Правильно? Ты за читмилы?
М. Э, ну, как бы, только если они мотивированы чем-то. То есть, если ты это делаешь ради кого-то. Вот, это вот всё вопросы, связанные с неким тонким балансом в, э, психологии человека, который вот, которого мы рассматриваем. Да? Ну и потом надо к компенсировать. То есть, это, ну, скорее всего, надо пойти будет после этого либо в бассейн, либо на беговую дорожку.
Мгм. М. Мгм. Отработать, то есть, вот эти калории как чтобы спокойнее себя чувствовать.
Да, да.
Да, но это, конечно, в принципе, такая классная позиция, что придерживаться как бы того образа жизни
Ну, я просто не сторонник того, чтобы, знаешь, э, начинать скандалить со своей бабушкой из-за того, что у тя там какие-то свои соображения с фигурой, да, и ты из-за этого будешь с ней ссориться. Но это, мне кажется, достаточно глупо.
Мгм. <laughs> Ну да.